ماشي بُص، إحنا كنا مثلًا في التجمع العائلي مثلًا زمان، كنا آآ بييجوا كده آآ بالليل يعني مثلًا بعد الساعة 00:00 يقوموا جايبين إيه بقى الprojector وحاطينه، و ويجيبوا بقى ال الlaptop ويوصلوا إيه الlaptop على الprojecor، وإيه يلعبوا لعبة كده كان اسمها وقتها Winning 11 ف فاللعبة دي حلوة هي عبارة عن إيه؟ هي كورة، كورة قدم كده آه جميلة جدًا، وكانت منتشرة وقتها، طبعًا مع PES وكده بس يعني هي كانت آآ منتشرة برضه حلوة أوي يعني، وكانوا بيحبوا يلعبوها. <tsk> المهم فأنا كنت لسه يعني طفل يعني مش كبير، ف فكانوا الكبار هم بس اللي بيلعبوا، ف فأنا جيت أنا جيت قُلْت لوالدي: "أنا عايز أخش معاك وبما إني إن أنا يعني باعرف ألعبها، وأنتَ عارف إن أنا باعرف ألعبها وكده." فقال لي: "طيب استنn لما أسألهم وأقول لهم لأنهم لو ما وافقوش خلاص". ف فهُم بقى هو سألهم <laughs>
امم. امم. آه. كرة قدم آه امم، امم. امم. امم. امم. امم. اللي هو هو الموضوع يعني دورة بجد وحي يعني الموضوع آه موضوع تحدي يعني؟ آه.
آه، آه أيوه، أيوه لأ، ده موضوع كبير، الموضوع يعني أنتَ بت داخل حرب ضد ناس كبار، فيعني ربنا يستر أنا هاطلع منها عايش والّا ميّت؟ فلأ يعني برضه الموضوع مش سهل يعني، فكانوا أصلًا بيتخانقوا، يعني هم في العادي من غيري هم كانوا بيتخانقوا يو يعني كل قاعدة لما بنقعدها زي دي بتقوم بخناقة، اللي هو أنتَ أصلًا فايزني بالكوسة، أنتَ مش عارف إيه، الدراع أصلًا بايظ، دي حاجات من الأساسيات. أيوه، أيوه بالضبط كده، بالضبط اللي هو الدراع بايظ، الprojector عليه دبانة، أي حاجة أي ح أي أي يعني تنتوفة إن هم يبينوا إن هم
آه. يانهار أبيض! امم. امم. آه. <laughs> المليجي وأصحابه يعني. <laughs> <laughs> آه. آه. إمم. ما هو مش هيخسر كده من غير سبب ال لأ، أنتَ آه، آه تمام.
بالضبط. لأ، يعني اللي هو لأ، لأ أنتَ مش ع أنتَ عايز ت أنتَ عايز تبقى لعِّيب، ما فيش الكلام ده. فَ
امم. طب وأنتَ أنتَ ما خُفْتش من الأجواء دي؟ يعني أنتَ حبيت إنك تشارك إزاي يعني ما خُفْتش من ال آمم يعني الت ال ال الدنيا شادّة اللي بيخسر مثلًا بيتعصب، بيزعق، كلام من ده. فأنتَ ح <tsk> يعني المفروض تخاف من الجو ده مش إنك تدخل فيه. امم.
أيوه، أيوه. لأ، لأ بُص هو أنا هو أنا كنت إيه، أنا يعني أنا أنا وأنا صغير ما كنتش باركز أوي في الحاجات دي، عكس طبعًا أمّا كبرت. فكنت أصلًا أنا يعني فكرة إن أنا أعرض فكرة إن أنا أعرض إن أنا أخش ألعب معاهم دي كانت فكرة جريئة منّي أصلًا، اللي هو أنتَ إزاي طفل عايز يلعب مع الناس الكبار؟ يعني أنتَ أنتَ بتعمل حاجة من من ال7 مُحرمات في ال في ال في ال في العائلة، فاللي هو أنا قلت بس أجرب. فهو والدي اتوسط لي وقال له قال لهم كده، فأنا فأنا ما جاش بالي، أصل خُد بالك، إحنا شباب كتير برضه وصغيرين، يعني إحنا كنا صغيرين وولاد كتير في ولاد برضه حوالي 4 أو 5 جم كلهم بيّا يعني. فاللي هو برضه كلهم بيلعبوا اللعبة، فاللي هو النظام أنتَ هتتدخل ده، فده ك كله هيخش.
آه. بالضبط. امم. امم. امم. امم. امم. آه، فأنتَ ممكن بالضبط.

آه، حلو.
على ال على البحر على طول. فكنا بن بن هي طبعًا في المعمورة، فكنا إيه، بنحجز شاليهين، و وفي شاليهات بقى بتبقى فوق في الدور، على حسب بقى إيه، مين اللي بياخدها وبتتنسق إزاي يعني، هم بينسقوها مع بعض. فالمهم إحنا بقى إيه، بننزل نقعد تحت في الجنينة، نقعد بقى يا نلعب كورة الصبح مثلًا وقبل ما ننزل البحر و وما إلى ذلك بقى. فجينا في مرة، كان البحر بقى كان صعب جدًا وتعبنا منه، فأنا طلعت اتغديت، آه كان الموج عالي كان موج إسكندرية ده بيبقى صعب أوي ساعات لما بيبقى تقيل بي ممكن يبهدلك، يعني م ممكن بجد في ناس بتتوفى هناك بسبب بسبب الموج العالي. يعني أنا حصل مواقف أصلًا هناك بسبب الموج العالي ده، يعني في كذا حد أ ما ما لاقهوش، هو ما ما قالوش إن هو مات، هو ما لاقهوش، ما أعرفش بقى هل لاقوه بعد كده والّا لأ، يعني ما كانوش عارفين. ف من المواقف
إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم. الموج عالي. إمم. آه. آه، فعلًا. امم. إمم. إمم. إمم، ممكن المَيَّة سحبته لجوّه يعني لل للداخل ناس كتيرة فعلًا بلغت عن حالات فقد في ال في ال في البحر ال بحر إسكندرية. آآ، إمم، طيب إمم، إمم، طب عملتوا إيه بعد كده؟ يعني في اليوم اللي كان فيه الشط عا الموج عالي، و إ إ إيه اللي عملتوه بقى بعد كده؟ ال يعني إمم.
ممكن آه، آه، آه، آه، آه. دي حقيقة. لأ، لأ، دي حقيقة لأ ال الموج، الموج صعب. ما فيش إحنا خلصنا البحر، طلعنا، اكلنا، آآ، كان يوم متعب بقى، فإحنا الأطفال- اللي هو أنا منهم دخلنا بقى إيه، طلعنا ن يعني اكلنا ونمنا. فأنا في اليوم ده نمت كتير، إحنا كنا متفقين إن إحنا نصحى يعني بالليل، على الساعة مثلًا نقول يعني 20:00 كده والَّا حاجة وإيه، ننزل نأجر عجل بقى وكده دي أساسيات، أساسيات إسكندرية، بعد البحر تنام ت أو تاكل لك أكلة كده خفيفة وتنام، أيوه، وبع بالضبط.
إمم. إمم. أيوه. امم. آه. كوبري استانلي بقى وتمشوا تتك تمشوا على ال الكورنيش. آه طبعًا، إمم.
أيوه، هو الكورنيش ده أساسي، إحنا ما كانش بيخلونا نطلع برّه الكورنيش أصلًا، عشان كان وقتها الشوارع ما كانتش مهيأة أوي، بس دلوقتي الدنيا بقت متغيرة دلوقتي أوي. فكانت حرفيًا هي دي التجربة إن أنتَ من الأساسيات
إمم. إمم. كانت رحلة رحلة لا تنسى يعني، عملتوا فيها أنشطة كتير، أجرتوا شاليه، آآ، خرجتوا أجرتوا عجل. طيب حلو، جميل أوي. آمم، ال ال برضه هل ب يعني في ال في ال في الخروجة ال كانت في إسكندرية ديَّة، كان برضه تجمع عائلي مثلًا العائلة الكبيرة والَّا العيلة الصغيرة؟ أنت وأخواتك بس، مثلًا والدك، والدتك والَّا
آه. بالضبط. لا، لأ، ده كان العائلة كبيرة.